Oh, exactly, tapos ida-download mo lang ng 30 minutes so panonoorin mo tapos 10:00 tapos na. So, parang unfair sa kanila yun.
Mm. Oo. Sobra. Sobrang unfair sa kanila, kaya nga siguro isa rin yun sa ano, goods talaga na everytime talaga, yun talaga yung practice ko na everytime may especially 'pag Marvel movie, automatic, kailangan talagang mapanood ko siya sa sinehan no matter what. Kumbaga Mm.
Di ba? Oo. Bayaran mo 'di ba? suportahan natin. So, ka mag
Kasi pinag-hirapan nila yan.
exactly, 'di ba so, pinag-hirapan nila yun, suportahan naman natin, alam naman natin na lahat tayo masarap yung nakakatipid 'di ba yung yung men yung mentality natin na hintayin ko nalang sa piracy yan parang alam mo yun, oo nga nakakalibre ka nga sa ganun pero, ang hindi mo alam, nasasaktan natin yung mga nagpapaka-hirap na gumawa ng pelikula. Di ba?
Mm. Hmm. Oo. Oo. Mm. Hmm. Oo totoo. So, sar sobra kasi parang ano ang nangyayari, Um, sila 'tong napapakahirap tayo pinipilit lang natin lagi tayong sa libreng naka-asa, not knowing namang na-aapektuhan talaga tayo na af ah, kasi kung tutuusin kakay naman eh, kakayanan natin magka gumastos ng ganito, nakakaya nga natin kung saan-saan pumunta eh. Yet, yung simpleng pagtulong dun sa mismong mga artist itself o sabihin natin lalo na kung mga ano local artist, di ba aminin man natin, talagang may lalo na nga love Hello Love Again, alam naman natin sobrang paying ano niyan, paying movie niyan. Then, kahit kahit naman siguro ano bef before sabihin natin kahit naman siguro konting ano lang, kahit saglit konting ano lang eh, ha halaga sabihin natin medyo mahal yun. Ba't kung talagang ano, gugustuhin mo, ga magagawa mo kasi nga kung yung iba nga, nakakagastos ng ganito sa mga ganitong bagay, ba't help ba ano na yung tumulong ka sa culture mo, tumulong ka sa passion ng tao. Kasi di ba parang nakaka-dagdag ano eh, eh, ano pa rin mas natutuwa silang gumawa pa ng movies or mas lalong pa-angatin pa yung kultura ng musika natin or ng ano natin, ng pelikula, 'pag alam nilang may nanonood talaga. Di ba?
Oo. Totoo. Mismo. Oo. Totoo. Oo. Tama. Tama. Kaya nga. Mismo. Exactly. Totoo.

Oo. Eh, pero eto may kukwento ako sa'yo, may kukwento ako sa'yo.
Kasi ang dami kong mhm. Mhm, sige ano yun?
Yung kaibigan ko kanina tumawag sa'kin.
Oo. Mhm, nangyari?
nakatanggap daw siya ng ano, ng subpoena.
Ha?! Bakit naman, ano nangyari?
Ah, parang ano daw 'to yata eh, cybercrime yung subpoena na nakuha niya, cybercrime.
Ha?! Bakit anong ginawa niya?
Eto kasing kaibigan ko ang hilig mag-download ng mga movies, sa ano, Torrent.
Hmm, oh tapos?
Eh, siyempre 'pag nagda-download ka ng movies from Torrent, that's ano yun considered ano, llegal. 'No. Oo.
Kung sabagay, Pero paano paanong ano, naha naano siya na nahuli na or na tawag dun na nalo lol na locate yung location niya?
Ah, oo. Na-trap siya.